Mm. Alam mo mas mainam na dahil kung flexible naman pala siya, ah, subukan mo kahit 1 week 'no, magkaroon ka ng routine lang do'n na parang 'yung work from home mo sa ganitong oras mo gagawin 'no, sa 7 'yung first 7 hours, tapos first 'yung kung 3 hours man 'yung part-time mo ia-add mo na kaagad. So parang sa day time nagtatrabaho ka, tapos pagdating ng mga mag-gagabi na, 2 hours nun puwede ka nang manood ng Netflix mo, tapos pagkatapos nun ayun na 'yung rest time mo. Kasi alam mo mas mahalaga din na hindi lang 'yung pinipigilan mo 'yung ano, 'yung sa screen time mo kasi masama din sa health natin 'yung laging nag-i-scroll, maliban sa mata, 'yung daloy din ng mental well-being natin. Kasi di ba, sabi mo nag-social media detox ka rin, di ba?
Oo, oo.
Mm, so mas mainam na gano'n 'no, magbibigay maglalaan ka lang ng oras sa ah, pag harap mo sa screen time mo kasi kung tama ako nagwo-work from home ka eh, di laptop or computer din 'yung nasa harap mo ng mag-hapon?
Ayun oo, laptop nga 'yung ginagamit ko.
Mm. So, oo, ang ah ang ah, unhealthy kasi nun eh, nung nakaupo lang din tapos nasa harap ng laptop, di ba? So hindi rin mainam sa katawan 'yun. Ah, na-try mo ng maghanap pa ng iba pang pagkakawilihan maliban sa panonood?
Ayun ah, naalala ko dati ga gawa ng sabi mo 'no, na naisip ko lang ngayon na nagko-crochet ako 'yung naggagantsilyo, kung alam mo 'yun. Oo, gumagaw guma
Oh, mainam 'yun, oo, sikat ngayon 'yun sa mga kabataan. <laughs> Di ba?
<laughs> Ayun naggaganon ako, oo, sa pero sabi nila mm. Pero sabi nila pang matanda nga daw 'yun eh, 'yung mga nagtutumba-tumba na lola, na gaganon, so
Tama, alam mo Oh, sige, sige. Oo. May mainam 'yun, kasi may mga pagkakataon na ginagamit din sa therapy 'yun para sa mga may social anxiety, may anxiety mismo, saka 'yung merong mga ano ah, tawag dito, may na 'yung nag-o-overthink na mga tao, nakaka-relax daw kasi 'yun. Alam mo maaari mong ida ilaan 'yun sa ilagay 'yun sa routine mo bago matulog. Tapos 'yung setup ng kuwarto mo, maliwanag ba lagi sa kuwarto mo?